Ai, ótimo. E quando eu tenho, assim, que falar diretamente somente com uma pessoa, sabe? Por exemplo, né, quando eu estou fazendo essas palestras, eu entendo, assim, essa técnica que você falou de olhar pra testa, né, pra fronte da pessoa. Com certeza, eu acho que vai ser mais fácil do que ficar olhando ali diretamente nos olhos dela, que poss pode ser um pouco intimidador. Mas e quando, assim, eu vou me apresentar mesmo, assim, a uma única pessoa? Tem eu eu sigo a mesma técnica? É como que eu faço, assim, pra mim não me intimidar quando eu estiver chegando, assim, pra me apresentar, sabe, não gaguejar, eh, ser firme, assim, na minha fala. Tem alguma técnica diferente ou eu sigo a mesma técnica?
Sim. Sim. Claro. É, fique atenta à sua linguagem corporal e tente estar o máximo preparada pra essa reunião. Porque dependendo da pessoa, né, você tem que mostrar que realmente sabe do que você está falando, que você domina aquele assunto. E, da mesma forma, eh, não não tente olhar a testa nesse nesse caso. Olhe nos olhos, realmente, mas não fixamente muito tempo. Se você tiver, por exemplo, em pé e tiver uma uma tela com dados, números, vire às vezes, não completamente, mas principalmente o seu tronco e e a cabeça para tela e aponte: “Olha, esse dado assim. Olha, nesse trimestre alcançamos isso. No próximo quadrimestre, a a tendência é que a gente alcance esses objetivos”, e aí volte, pouco a pouco, e dose a a tela e a pessoa. Isso não vai deixar a pessoa desconfortável, porque você não está sempre olhando nos olhos dela direto
Uhum. Hum. Certo, boa. Uhum. Ótimo, boa. Uhum. Diretamente para ela. Aham.
e você também fica mais relaxada, porque você, eh, muda, né, o o foco do teu olhar e você pode dar certas pausas, respiradas. Tenha também uma garrafa d'água
Uhum.
"Deixa só beber um gole d'água aqui. Não, hã", entendeu? Isso também quebra um pouco aquela seriedade, aquele gelo, aquela aquele ar frio sério, entendeu?
Sim. Ai, boa.